Mình lo quá bạn ơi, bây giờ hổng biết làm sao nữa nè.
Sao vậy? Ừm. Kể mình nghe!
Cái số là hai đứa mình mới cưới nhau, mình với là vợ của mình á, nhưng mà hai đứa, kiểu như là, đi làm cũng lâu rồi, nhưng mà muốn tạo dựng sự nghiệp. Đó, cho nên là, à, trước tiên nha, là lên thành phố ở có hai đứa thôi, rồi á, tính là tạo lập s sự nghiệp, đi làm rồi có được một khoản đó, rồi hai đứa định làm ăn riêng nè. Là tính theo kế hoạch đàng hoàng rồi, nhưng mà bây giờ á bị gia đình thúc ép quá, ông bà đó. Kiểu như là hai bên á, mình cũng là con một, vợ của mình cũng là con một luôn, mà ông bà thì lại chưa có cháu. Cho nên là lúc nào cũng gọi điện thoại lên nha, hỏi thăm thì cũng hỏi rồi đó, mà cũng xen vô một câu nữa: "Ờ, ơ, nhanh nhanh có cháu để ông bà bồng nha." Đó! Kiểu như bình thường á, ờ, lúc mới cưới thì hổng sao đâu, nhưng mà tự nhiên cái tần suất á nó dày đặc lên rồi, bên nội nhà bên vợ mình cũng gọi, rồi ở bên mình cũng gọi luôn. Riết hai vợ chồng mình cảm thấy nha, nhấc cuộc điện thoại lên là cảm thấy áp lực luôn rồi đó bạn. Kiểu như, a, nói chuyện mà hông có muốn trả lời về cái phần câu hỏi đó luôn á, nói là: "Ừ, vẫn nên lập gia đình nha", thậm chí là "Con cái gì chưa? Rồi sao thấy, à, sao lâu dữ vậy?" Nhưng mà tụi mình mới cưới nhau là cũng được vài tháng thôi chứ đâu có lâu lắc gì đâu, mà kêu vậy đó. Mà tụi mình cũng, ờ, kiểu như là, muốn lập sự gập tạo lập cái sự nghiệp riêng, cho nên là á, đâu có muốn có con liền đâu, mà giờ nghe nói vậy cũng áp lực lắm luôn đó.
Ừm hứm. Yeah? Ừm. Yeah, mình hiểu. Ừm hứm. Ừm hứm. À, hả? Yeah. Ừm hứm. Ừm. Rồi, mình hiểu. Câu chuyện của bạn đó là bạn chưa sẵn sàng nhưng mà ba mẹ hai bên nóng ruột quá, nhưng mà bạn cũng biết là cái sự nóng ruột này hông phải là họ mong cháu đâu, mà họ mong cho bạn là yên ổn á để mà, ờ, xong xuôi sự nghiệp rồi con cái đề huề luôn vậy đó mà, sợ để lâu hiếm muộn cho bạn, bạn cũng thông cảm chứ, phải hông nè? Nhưng mà thiệt sự đó, bạn với lại vợ của bạn đó, lên kế hoạch cụ thể đó là bao lâu nữa mới có một đứa con đầu lòng?
Tính ra cũng đúng. À, tụi mình á thì còn trẻ nè, cho nên là mới cưới nhau, cái vợ mình nói là "Thôi, đi làm thì đi làm, nhưng mà cũng rảnh thời gian là dành đi chơi." Tại vì nghe bạn bè xung quanh cưới nhau xong nói: "Cưới xong mà có con liền nha, là không có thời gian dành cho nhau đâu, thậm chí đi chơi cũng hông có luôn, ở nhà tã với bỉm thôi đó!" Nghe hù vậy cũng sợ ừ, xong cái vợ mình nói là "Thôi, bây giờ cưới nhau, khoảng, ờ, 5 năm sau đi, mình có em bé đi, rồi trong khoảng 5 năm đó mình vừa tạo dựng sự nghiệp nha, rồi vừa muốn đi chơi nè." Vợ mình thì muốn có cảm giác là hai vợ chồng đi chơi chỗ này, chỗ kia thì vừa học hỏi về kinh nghiệm, ờ, làm việc nè, rồi vừa đi chơi thoải mái. Vợ mình lên kế hoạch rồi, nhưng mà nghe nói với ông bà vậy, ông bà hông chịu. Ông bà nói: "Có con liền đi, chứ sợ sau này để lâu nha, rồi, kiểu như là, cha già con mọn đó." Nói vậy đó, mà nghe riết cũng áp lực bạn ơi. Ừ.
Ừm hứm. Đúng vậy. Trời ơi! À há. À! Ừm hứm, yeah. Mình hiểu. Như vậy là ba ba mẹ của bạn thì muốn là bạn có con sớm để sau này đỡ cực khổ, nhưng mà bạn thì muốn có 5 năm đầu hưởng thụ cái đã, vợ chồng còn son mà cũng muốn tích lũy cho cuộc sống nó vững vàng rồi mới có con, phải hông nè? Mà vợ với chồng bạn cũng đồng quan điểm, hổng có ai khác quan điểm với nhau, hai vợ chồng đều muốn 5 năm. Rồi, nhưng mà á, đặt cái vấn đề 5 năm á là bạn có lo ngại là, à, 5 năm á là tại vì tui hiện giờ chưa có đủ tiền, 5 năm nữa tui có đủ hơn? Hay là bạn giờ lo ngại là sức khỏe giờ còn trẻ quá, 5 năm nữa thì cho nó cứng cáp, chững chạc, cho hiểu biết về cái chuyện nuôi con, chăm sóc con? Hay là bạn đặt sức khỏe ờ, cái chuyện mà 5 năm là do à, thường thường nhìn thấy người ta 5 năm đầu hưởng thụ cái mình cũng muốn vậy? Cái quan điểm của bạn về cái mốc 5 năm á là nó dựa trên cơ sở nào?
Ừ, đúng rồi đó. Như vầy nè bạn ơi, lúc đầu hai đứa cưới nhau, cũng hai vợ chồng cũng nói thẳng thắn nhau nha. Vợ mình thì nói là hông có muốn có con liền. Đó, cho nên là tụi mình thống nhất nhau, đặt ra cái mức 5 năm, là thứ nhất là để mà chuẩn bị cái phần tài chính cho con đó. Rồi tính ra cũng hợp lý, hợp tình hợp lý luôn. Nghĩa là giờ hai đứa mới cưới nhau, thì sự nghiệp cũng, ờ, đang cái đà phát triển à. Chớ tại vì tính ra là hai đứa định làm riêng nha, nhưng mà giờ có con liền thì làm sao làm riêng được, rồi sự nghiệp thì sao? Tài chính á thì nó là có thể là tạm ổn đi, nhưng mà tính đường mà lâu về dài nha, có con xong rồi vợ mình lo ẵm một cục, rồi mình lo làm mình thì th sao làm được. Mà công việc của mình thì hai đứa mà cùng hợp tác với nhau làm thì cũng ô kê luôn, cũng hợp tình hợp lý nữa. Cho nên là cái mức 5 năm đó là cái mức mà dành cho cái khoản tài chính nè, đó, là cái phần đầu tiên luôn đó.
Dạ. À há. Ừm. Dạ. Ừ hứm. Ừm. Dạ, mình hiểu. Rồi. Ừm. Ừm hứm. Như vậy là bạn tự đặt cái mức 5 năm đó là cái mức an toàn cho hai vợ chồng bạn, với cái khả năng tài chính của riêng vợ chồng bạn, chứ không bị ảnh hưởng bởi xã hội. Nhưng mà cái áp lực từ gia đình đó, nó đang ảnh hưởng tới bạn chỉ về cảm xúc thôi, hay nó ảnh hưởng luôn về cái mối quan hệ thân thiết, gần gũi giữa ông bà hai bên với lại hai vợ chồng bạn luôn?
Tính ra là như vầy nè bạn, lúc đầu hai đứa, ờ, cưới xong cái lên thành phố, cái ông bà vẫn thường gọi hỏi thăm, kiểu như là: "Ráng ăn uống, bồi bổ đầy đủ nha con! Nhiều khi đi làm cũng sức khỏe" này kia, thì cũng vui vẻ. Nhưng mà dần dần cái, a, chuyển chủ đề, a, nói là: "Ừ, ờm, nhà hàng xóm á, nhà của con dì, chú, bác á, người ta mới cưới xong cái người ta có em bé rồi kìa, nghe em bé cũng dễ thương lắm, mà em bé cũng dễ chăm lắm con." Kiểu như là, à, cha mẹ gọi điện thoại xong rồi gài gài vô á bạn, nói những chủ đề này, chủ đề kia đồ đó cho mình cảm giác là mình muốn có em bé, nhưng mà mình hiểu mà. Xong nha, mình cũng nói lại, nói là tụi con cũng có kế hoạch vậy đó, vậy đó, cũng đưa ra lý do ha, xong cái ông bà cũng dịu. Rồi xong những cuộc gọi sau mình cảm thấy như căng thẳng hơn bạn ơi, cái đi vào chủ đề luôn, nói là: "Ừ, ờm, bà con hàng xóm nó cưới nhau mà hông có em bé liền á, giờ kiếm có kiếm một đứa cũng không không ra kìa. Đang đi, ưm, xét nghiệm rồi đủ thứ chuyện hết trơn mà hông có em bé kìa!" Đó, kiểu như hù mình vậy đó. Xong rồi mình cũng sợ, mình cũng ngại bắt máy luôn. Mà càng ngày càng căng thẳng hơn á, đó là cái lúc mà, kiểu như là: "Phải có em bé đi nha, chứ hông có em bé là coi bộ thấy hông được rồi đó!" Đó, nói vậy làm cho vợ của mình căng thẳng, mình cũng kéo theo luôn. Kiểu như là hai đứa bây giờ ừ, áp lực, bắt điện thoại lên, nói mở điện thoại lên là sợ liền luôn đó.
Vậy hả? À há. Rồi. À há. Yeah. Ừm. C Ừm. Ừm. Rồi. Rồi. Cái mức độ áp lực nó cũng tăng. À há. Rồi, nhưng mà cái sự áp lực này á nó chỉ làm cho bạn sợ về cái, ờ, cái tình huống là, à, mình ảnh hưởng tới cảm xúc của mình, mình mất vui, mình hông được thoải mái, hay là có ảnh hưởng tới cái chuyện là quan hệ giữa bạn với lại bên nội, bên ngoại hông? Có nghĩa là nó có dẫn tới xích mích, cãi cự, giận hờn hay là chia rẽ, rạn nứt gì hông?
Nói nào ngay á là hai bên sui á đều đồng ý cái vụ có con sớm cho nên là cũng hông có cự cãi gì, nhưng mà bạn biết sao hông? Ông bà ở nhà đó, sợ hàng xóm, sợ, ờ, bà con này kia người ta nói ra nói vô, kiểu như: "Trời ơi, hai đứa đó cưới nhau rồi mà, con một nữa mà hổng có con" này kia. Đó, cha mẹ mình thì sợ người ta nói ra nói vô vậy đó, cho nên lúc nào cũng cảm giác là phải thúc ép để cho có em bé liền đi, chứ để hông thôi người ta nói: "Ừ, sao cưới lâu vậy mà hông có cháu, cái hông biết có vấn đề gì hông?" Đó, tính ra là cũng có lý do.
Yeah. Dị nghị, à há. Yeah. Yeah, nhưng mà ừm, nhưng mà cái sự thúc ép của gia đình nội ngoại vậy đó, có khiến bạn hoặc là vợ bạn gắt gỏng bực mình rồi ngại tiếp xúc, rồi, ờ, cãi cự với lại nội ngoại không?
Tính ra thì vợ mình cũng, ờ, đằm thắm lắm nha, kiểu như, ờ, nghe thì cũng hiểu được tâm trạng của ông bà ngay lúc đó thì cũng hổng có phản ứng gì đâu, cũng vui vẻ nói là "Ừ, tụi con cũng có kế hoạch riêng mà." Kiểu như nói đặng cho nó khuây khỏa vậy đó, nhưng mà khi mà buông ra xong cái vợ mình buồn, vợ mình bị căng thẳng. Mà bạn biết rồi, phụ nữ mà, căng thẳng này kia thì hay khóc lắm, kiểu như nói là "Mình cũng có lý do rồi mà tại sao cha mẹ hai bên hổng hiểu mình?" Rồi cũng buồn thôi à.
Ừm. Ừ ha. Ừm. Ừm hứm, yeah. Ừm hứm. À, mà bạn bây giờ đó là bạn đang muốn theo cái hướng nào, đang muốn theo cái hướng là thúc đẩy vợ nghe theo lời gia đình, hay là đang muốn thúc đẩy gia đình nghe theo cái ý muốn của hai vợ chồng bạn?
Bản thân của mình á, thì muốn cho cha mẹ hiểu là: à, tụi con có kế hoạch riêng vầy nè, tụi con, ơ, muốn là dự định bao nhiêu nâu đó để có con, để mà lo cho em bé rồi, kiểu như, vững vàng. Bây giờ bạn biết vật giá leo thang nha, hông phải là có một đứa em bé xong rồi là xong đâu, mình còn lo tã sửa cho nó đến lúc nó đi học. Thậm chí là phải chuẩn bị một khoản tiền này kia, mình dành dụm, chứ bây giờ lơ tơ mơ là nuôi hổng đủ đâu đó. Mình tính ra nước rõ ràng như vậy rồi, mà kiểu như mình cũng chưa có lựa lời mà nói với ông bà. Kiểu như mình chỉ nói sơ sơ sơ thôi là tụi con cũng có kế hoạch mà, thôi nói vậy thôi à, cũng chưa giải thích rõ ràng lắm đâu.
Ừm hửm. Yeah. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm hửm. Ừm. Vậy thì bây giờ bạn nên tìm cách á, xử lý cái áp lực từ gia đình bằng cách á, là tìm một cơ hội nào thích hợp, vui vẻ, đề huề, để cùng ngồi lại nói chuyện với cả đôi bên một cách rõ ràng. Đặt ranh giới hay là yêu cầu cái sự thông cảm, để cho họ hiểu là cái ý mong muốn của hai vợ chồng sao, kế hoạch hai vợ chồng sao, mà có những cái vấn đề gì, nguyên do nào mà hai vợ chồng có kế hoạch vậy. Đôi bên thông cảm hiểu rõ kế hoạch của nhau, thì dĩ nhiên là sẽ bớt áp lực, sẽ bớt cái sự hiểu lầm mà sẽ bớt cái sự căng thẳng cho bạn nữa. Bạn có nghĩ tới điều đó hông?
À, được đó nha! Tính ra nha, mình cũng có nghĩ đến lúc á là nhiều khi cái dịp nào đi về đám giỗ hay là lễ Tết gì đó, mình cũng, ơ, trình bày rõ ràng lý do này kia. Nhưng mà mình mình mình nghĩ đến cái chuyện mà á, mỗi lần mà ông bà mà quát câu chẳng hạn như: "Tại sao chưa có em bé?", là tự nhiên cái hai đứa mình á, kiểu như là bị đơ á bạn. Kiểu như là vừa sợ ha, rồi hông biết giải thích sao cho nó mạch lạc, cho nó rõ ràng hết trơn luôn đó.
Được đó. Ừm hứm. Yeah, vậy thì bạn cũng nên chuẩn bị tâm thế cho nó rõ ràng, hai vợ chồng chuẩn bị với nhau trước, lên kịch bản. Nè, phải nói làm sao, lý do gì đưa ra, rồi á phu xướng phụ tùy. Đó, có nghĩa là anh v vừa nói, em vừa đỡ. Bạn nêu ra cái kế hoạch rõ ràng, cái lý do hiện giờ là chưa thích hợp là vì bạn, ơ hai vợ chồng trơ trọi ở thành phố, hông ai giúp đỡ. Có con, gặp những cái vấn đề gì nhiều khi hông bà họ ở quê, hổng có tưởng tượng được cái phong cách sống ở thành phố, cái hoàn cảnh, rồi cái khó khăn của thành phố, rồi cũng không có biết cái vật giá, chi tiêu này kia. Bạn nên nói rõ ràng cái tình huống sống ở thành phố thì phải gặp những cái khó khăn, áp lực gì, có con thì phải cần một cái số vốn bao nhiêu, à, phải chuẩn bị như thế nào. Đó, bạn nói rõ ràng cái tình huống ra, gia cảnh, hoàn cảnh thực tế mà hai vợ chồng đang áp lực, cái vốn hai vợ chồng đang có và cái vốn cần có để một khi sẵn sàng có con. Nói chung là mình đưa ra một cách yeah, bài bản, những gì cần, những gì đủ để cho đôi bên họ hàng hiểu rõ vì sao mình chưa sẵn sàng cho cái chuyện đó. Một khi họ hiểu rõ cái lý do là mình có cái lý do thỏa đáng, thì hông có loại cái lý do nào mà họ có thể loại bạn ra, hoặc họ là có thể, ơ, phủ quyết hay là họ có thể căng thẳng hơn. Lúc đó họ sẽ thông cảm, đồng cảm sâu sắc đó.
Ờ, phải rồi. Ừ, đúng rồi. Mình hiểu rồi. Ừm, đúng rồi.
Ừm, rồi một chuyện thứ hai nữa ừm hứm.
Tính ra cũng hợp lý đó chứ! Nghe bạn nói vậy xong rồi mình cảm thác là, à, chắc là phải nói chuyện cho rõ ràng về cái dịp đó thôi. Chứ bây giờ kiểu như tình hình mà nó cứ căng thẳng vậy hoài nè, là công việc hai đứa cũng hông có trôi chảy, đúng hông? Chứ nhiều khi áp lực quá trời mà sao làm việc được? Với lại là mình thấy là cái phần kinh tế rất là quan trọng nha. Nói phần kinh tế thế nào ông bà cũng hiểu được thôi, tại vì mình hông có kinh tế mình lo cho con thì mình sinh con ra rồi để cho con chịu cực, chịu khổ vậy, ông bà cũng đâu có muốn đâu nè, đúng hông? Nói vậy đúng luôn rồi đó.
Yeah. Ừm hứm. Yeah. Đúng rồi. Đúng. Đúng đó. Bạn nên giải thích cái hoàn cảnh kinh tế ở thành phố nó khác ở thôn quê, nó hông phải là dễ xử như ở quê, họ chưa có hiểu. Bạn nói ra rõ ràng tình tiết thì họ hiểu vậy, họ thấy: "Chà! Con mình đang mắc kẹt, con mình chưa rộng tay, rộng chân mà bắt nó như vậy thì khóa là kêu bằng át ép uổng. Còn nếu như mà họ vẫn khăng khăng á, thì bạn cũng có thể nè, gợi ý là bây giờ một trong hai bên có người nào sẵn sàng lên giúp đỡ vợ chồng bạn khi bạn có con hông? Nếu mà họ sẵn sàng giúp đỡ thì lúc đó bạn tính sao, được không nè?
Phải rồi! Ừ, đúng rồi! A, được luôn! Ừ, nghe bạn nói vậy thỏa đáng luôn vô cùng nha, làm cho căng thẳng của mình nó cũng nhẹ đi phần nào, nhưng mà chắc chắn là phải nói chuyện với gia đình của mình để mà kiêng họ hiểu cho mình, đúng hông bạn? Cách này cũng hợp lý luôn đó. Ờ.
Ừm hứm. Nha. Ừm hứm. Và một điều mà một điều quan trọng đó hợt mình cũng nên nhắc nhở họ là vầy: có cái sự áp lực trong đời sống, căng thẳng tiền bạc, cộng thêm áp lực gia đình á, càng dễ gây ra cái tình trạng là hiếm muộn đó. Cho nên á, nếu ông bà hiểu cái đó, ông bà sẽ dừng lại đó.
Đúng rồi. Ừm, mình hiểu mà. Đúng rồi. Mà cảm ơn bạn rất là nhiều nha, nãy giờ bạn chia sẻ những cái lời khuyên mà nói xong cái mình cảm thấy thấu đáo nha, mà cũng dễ dàng nực hiện nữa. Cảm ơn bạn rất là nhiều luôn đó!
Bạn thấy sao? Ừm. Ừm. Ừm, mong là bạn thử và thành công nha. Cảm ơn bạn! Bye bye!
Rồi, cảm ơn! Bye bye!